ลองเล่าเรื่องอาหารที่ทำให้ตัวเองอะค่ะ รู้สึกเหมือนว่าได้กลับไปอยู่ที่บ้านอีกอะค่ะ มันคืออะไรอะคะ?
อาหารที่รู้สึกว่าได้กลับบ้านเหรอคะ? จริง ๆ มันมีหลายเมนูเลยนะคะ แต่แบบเมนูที่แบบรู้สึกว่าภาคภูมิใจ แบบว่าที่ อันนี้เป็นคนทำเองค่ะ เพราะปกติอะค่ะ ไอ้เมนู ท อื่นที่อยากจะเล่าเนี่ย มันจะเป็นเมนูที่คนอื่นทำให้กินน่ะค่ะ แต่อันเนี้ย มันเป็นเมนูที่แบบเราทำเองอะค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า โอ้ เราก็ทั้งภูมิใจ แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านจริง ๆ อะค่ะ อือฮึ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? ทำไมถึงรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำรู้สึกว่าภูมิใจ แล้วก็ได้กลับบ้านล่ะคะ? คือความเข้าใจมันน่าจะเป็นแบบฝีมือคุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย อะไรอย่างเงี้ย เออ
มันด้วยความที่แบบ เราไม่เคยทำอาหารทานเองเลยค่ะ แบบว่าเป็นคนไม่ได้มีเซนส์เรื่องนี้ล่ะค่ะ แบบว่าแค่ปรุงก๋วยเตี๋ยวเอง ก็ยังต้องเททิ้งเป็นอารมณ์นั้นเลยนะคะ แต่พอแบบว่า อันเนี้ย มันได้ทำเองมันก็เลยรู้สึกภาคภูมิใจ ไม่พอ แล้วมันก็รู้สึกว่า เออ "ฉันได้กินกับ แบบ เหมือนตอนที่อยู่บ้านแล้ว" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยแบบ
ค่ะ จ้ะ อุ๊ย น่าสนใจจังเลยอะ ค่ะ อยากรู้แล้วมันคือเมนูอะไรเอ่ย?
ใช่ <laughs> อื้อฮือ เขินเลยค่ะ มันมิบ ใช่เมนูอะไรเลยค่ะ มันคือ ข้าว เฉย ๆ เลยค่ะ
<chuckles> ค่ะ หมายถึงข้าวสวยเนี่ยเหรอคะ? ข้าวสวยเนี่ยนะ? เหรอ? อา อยากรู้แล้วค่ะ อันนี้มันมีความสำคัญยังไง? ทำให้รู้สึกเหมือนอยากกลับบ้านได้ล่ะ แค่ข้าวสวยเนี่ยค่ะ เออ
<chuckles> งง ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ขออนุญาตเล่านิดหนึ่ง มันเท้าความไปว่า เรื่องราวมันจะเกี่ยวข้องกับแบบว่าอาชีพของเราอะค่ะ มันรู้สึกว่า มันเป็นการที่ อาชีพแปลก ๆ หน่อยนะคะ มันจะต้องทำงานอยู่บนเครื่องอะค่ะ โดยที่แบบบางทีมันก็ไม่มีโอกาสได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะ กลับเข้าไปในโรงแรมแบบว่าได้นอนแบบอยู่สบาย ๆ อยู่ในโรงแรมอะค่ะ บางทีเราก็ต้องอยู่บนเครื่องบินหลาย ๆ วัน อะไรอย่างเงี้ย อือฮึ ก็ ก็เลยรู้สึกว่า แบบ
ได้ค่ะ อะฮะ อ๋อ อา ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม แล้วมันยังไงเอ่ย? โบ๊ะ เบิก บนเครื่องบินเขาก็จะมีข้าวให้เรารับประทาน ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ จริง ๆ แล้วอะเขามีข้าวให้เรารับประทาน แต่ด้วยความที่ เอ่อ
เออ ค่ะ
สายการบินที่เราอยู่อะค่ะ เขาแบบเหมือนจะต้องแบบว่า เขาเรียกว่า เช่าเหมาลำเนาะ ก็คือ Charter Flight แบบว่าเหมือนจะมีคนมาเช่าให้แบบว่าไปทำงานที่นู่นที่นี่ ซึ่งเราอะค่ะจะโดนแบบว่าตารางบินแบบนี้บ่อยมากเลย แล้วก็เราจะต้องไปอยู่ประเทศแถบแอฟริกาใต้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันเป็นเวลาที่แบบกินเวลาเป็นเดือน ๆ ไม่ได้อยู่แค่แบบว่าวัน 2 วัน ไรเงี้ยค่ะ อา
ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ก็คือเขาเช่าเหมาปุ๊บ ถ้าเกิดว่า เขาต้องใช้ระยะเวลาในการทำภารกิจของเขากี่วัน เราก็ต้องอยู่กับเขาตลอดทุกวัน อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ? อ๋อ ออ
ใช่ ใช่ค่ะ ก็เลยเหมือนแบบว่าอาหารเนี่ยก็กลายเป็นว่า เราจะต้องใช้ Catering Catering ก็คือแบบว่าโหลดของเขาที่นู่นเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเราก็ไม่ได้ว่า อะไร นะคะ เราก็เข้าใจว่า ความแตกต่าง แต่คือมันอาจจะผิดที่ตัวเราว่า เป็นการปรับ ปรับยาก กินยาก อยู่ยาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกว่า แบบว่าข้าวบ้านเขาอะมันไม่เหมือนข้าวบ้านเรา คือข้าวบ้านเขาอะมันจะเป็นแบบว่าลักษณะที่แบบเหมือนข้าวเขาไม่ค่อยมียางอะค่ะ จะเป็นข้าวแบบเม็ดเรียว ๆ แล้วก็แข็ง ๆ หน่อย ซึ่งความคนไทยอะเนาะมันก็ไม่คุ้นเคยอะค่ะกับข้าวประเภทนี้ ข้าวบ้านเราจะต้องเหนียวหนุบหนับนิดหนึ่ง อา
จ้ะ อ๋อ อะฮะ อืม ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ อา ใช่ ๆ ต้องมีกลิ่นหอม ๆ ด้วย อา ใช่ ค่ะ
ใช่ มันเป็นอย่างเงี้ยน่ะค่ะ แล้วก็แบบเหมือนแบบเขาโหลดมา เขาโหลดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องอุ่น อุ่นให้ผู้โดยสาร แล้วก็อันเนี้ยเราก็ต้องกินเองด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอนาน ๆ เข้าอะมันก็รู้สึกว่า <tsk> มันไม่ไหว อืม มันคิดถึงข้าวที่บ้าน เมืองไทย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะมันแบบ
ค่ะ อืม ค่ะ โอ๊ย อย่างงี้ งั้นช่วงนั้นจะต้องแบบน้ำหนักลงเยอะแน่เลยค่ะ เพราะดูเหมือนว่า แบบมันอาจจะปรับตัวกับการ การทานได้ยาก อะไรเงี้ย อืม
<chuckles> ใช่ค่ะ ก็อาจจะแบบเหนื่อยงานด้วยเนาะ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าใด ๆ ก็แล้วอะค่ะ คือตอนแรกอะคำว่า Charter Flight ของ ของคำว่า ลูก อ่า ลูกเรือทุกคนก็คือมันจะเป็นการแบบว่าเตรียมการอยู่แล้วค่ะว่า เวลาที่จะไปเนี่ยมันจะต้องเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไป เพราะเรารู้ว่า บางที่ที่แบบบางประเทศที่เราไปอะเราไม่สามารถที่จะกินอาหารของเขาได้ ก็คือเป็น เป็นอันรู้กัน ก็จะแบ่งกันในแบบว่าทีมอะค่ะว่า "อะ อันเนี้ยเอาข้าวไปนะ อันนี้กุนเชียงไป" อะไรอย่างเงี้ย ก็จะเตรียม ๆ กัน แบ่งหน้าที่กันไป อะฮะ เราก็เตรียมข้าวสารอัน
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา โอเค ค่ะ อืม โอเค อ้าว เราเตรียม เราเตรียมวัตถุดิบไปเยอะขนาดเนี้ยแล้ว อีเย่อะ ถามนิดหนึ่งค่ะเรา เราจะใช้วิธีในการแบบทำให้เขาสุกยังไงล่ะ? บนเครื่องมันจะมีขึ่ง สิ่งอำนวยความสะดวก อย่างงี้ ให้เราด้วยเหรอ?
ค่ะ ก็คือจริง ๆ แล้วอะค่ะเราไม่ได้หมายมั่นปั้นมือจะไปทำที่บนเครื่องหรอกค่ะ เราก็คิดว่า เราจะไปทำที่โรงแรมกินกัน แบบว่าไปแจม ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอเราไม่ได้ สะ มัน มันมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเยอะอะนะคะสำหรับการ เหตุการณ์เช่าเหมาลำอะค่ะ พอเช่าเหมาลำเนี่ยมันก็จะมีเกิดเหตุดีเลย์ได้ สารพัดปัญหาที่จะต้องแก้ พอ ปรากฏว่า มันดีเลย์ไปแล้วอะค่ะ เครื่องบินมันล่าช้า เที่ยวบินมัน ล ล่าช้า เราก็ต้องพยายามไล่สเก็ดให้มันทันน่ะค่ะ ไล่ตารางบิน เงี่ย ก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะกลับเข้าไปที่โรงแรมได้ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ เราก็ต้องขนเอาข้าวสาร อาหารแห้งของเราเนี่ยออกมาใช้ แล้วก็คิดว่า เราจะทำยังไง? ที่เราจะสามารถเอาชีวิตรอดบนเครื่องได้ <chuckles>
ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อือ อืม อะฮะ ฟังดูเหมือนมันรันทดอะไรขนาดนั้นเนาะ แต่ว่าก็คือในทางกลับกันก็ ทางนี้ก็ยังบอกว่า เออ มันก็มีอาหารอยู่นะ มัน มันแค่อาจจะเป็นสิ่งที่เราแบบอาจจะทานได้ยาก หรือว่าเราไม่ชอบแค่นั้นเอง ใช่ไหมคะ? เออ
รันทด ใช่ค่ะ มัน มันก็ค่อนข้างรันทดนะคะ เพราะว่าพออยู่ไปหลาย ๆ หลาย ๆ อาทิตย์แล้วอะเราก็เข้าโหมดแบบว่าปัด ต้องหาอะไรประทังชีวิตแล้ว เพราะว่าเราไม่สามารถจะกินข้าวเขาได้จริง ๆ มันเหมือนแบบ
อือฮึ
อีกนิดหนึ่งก็คือข้าวสารน่ะ เราไม่คุ้นน่ะด้วยความคนไทยอะค่ะ คือมันอาจจะอร่อยก็ได้นะคะ แต่ว่า เราขอใช้คำว่า มันไม่คุ้นเคย อย่างงี้แล้วกันเนาะ เออ ก็เลยแบบ เอ๊
อะฮะ ค่ะ ค่ะ อา นั่นน่ะจ้ะ เออ แล้วทำยังไงล่ะคราวเนี้ย? ค่ะ
คือแล้วมันก็มีเพื่อนเนี่ยที่เอาหม้อหุงข้าวไป ขอเท้าความนิดหนึ่ง เพื่อนที่เอาหม้อหุงข้าวไป เป็นหม้อหุงข้าวแบบค่อนข้างแบบ อะ มันก็ไม่ได้ใหญ่อะค่ะ มันก็พอกินประมาณสัก ส 2-3 คน แต่จริง ๆ อะสำหรับลูกเรือ ลูกเรือที่เป็นแบบว่าสาย สายเช่าเหมาลำแบบเราอะค่ะ ทุกคนจะมีหม้อหุงข้าวใบเล็ก ๆ ที่สามารถหุงแบบเป็นหม้อ หม้อแคมปิงอะค่ะ นึกออกไหมคะ?
อือฮึ ค่ะ อา ๆ ค่ะ อ๋อ อา ค่ะ ๆ ก็คือจะพร้อมอยู่เสมอ รับมือได้ตลอดเว อืม
อา อย่างงั้นแหละค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ทุกคนจะมีหม้อหุงข้าวงั้น แต่ด้วยความที่แบบว่า อะ เพื่อนคนนี้มันเอาหม้อหุงข้าวไป ก็เหมือนประมาณว่า ล มันก็จะได้กินหลาย ๆ คนในไฟลต์หน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แบบว่า อา เครื่องลำเนี้ยพอดี๊พอดีมันมีแบบว่าปลั๊กเสียบ ซึ่งจะใช้ อะแด็ปเตอร์ ตัวหนึ่ง ซึ่งมีพี่เข้า เขาซื้อไปอะนะคะ มันสามารถทำได้ เราก็เลย เฮ้ย! เรารอดแล้วอะ เราก็แค่ไปเอาข้าวของเราจากกระเป๋าเนี่ยมาแล้วก็หุง เพราะว่าเพื่อนมีหม้อหุงข้าว อา เรื่องราวก็เหมือนดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะ แต่ปรากฏ
ค่ะ อืม ค่ะ เออ ค่ะ ค่ะ ตอนนั้นแบบสปอตไลต์ส่องมาที่หม้อหุงข้าวเลยไหม? แบบ โอ้โฮ! เป็น จริง <chuckles> แต่ว่าที่ ค
<chuckles> แบบว่า โอ้โฮ! แบบทุกคนแบบมีความหวังอะค่ะว่า โอ๊ย! วันนี้เราจะได้กินข้าวนุ่ม ๆ แล้ว อะ แล้วก็ได้ตามหวังค่ะ เราก็ได้กินข้าวกันจริง ๆ อา เมนูเนี้ยก็รู้สึกว่า แบบถึงมันจะเป็นข้าวเปล่าอะ แล้วจะกินกับน้ำ ปลาเลยก็แล้วแต่ รู้สึกว่าแบบ โอ้โฮ น้ำตาจะไหลอะค่ะ รู้สึกว่า แบบ เฮ้ย! ได้กินข้าวแบบเหมือนในบ้านที่ไทยแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
เป็นอะไร? เออ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือ โอเคค่ะ <chuckles> โอ้โฮ ค่ะ โอ้โฮ โอ้ น่าเอ็นดูจังเลย อะ พอได้ยินอย่างเงี้ย คือความรู้สึกนะ คนที่ทำเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อย่างเงี้ยค่ะ คนทั่วไปอาจจะคิดว่า เฮ้ย! เขาต้องอยู่ดีกินดีอะ อาหารบนเครื่องบินมันต้องดี มันต้องเนี้ยบ มันต้อง มันต้องเลิศ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะแบบ เฮ้ย! อาจจะลืมอาหารประจำประเทศไปแล้วก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย แต่พอได้ยิน แบบ โอ้โฮ้ มัน มันรู้สึกแบบน่าเห็นใจเอามาก ๆ เลยนะ
ค่ะ อา <giggles> คือมันเป็นอย่างงี้ค่ะ คือสายการบินอื่นน่ะเขาก็อาจจะแบบว่ากินหรูอยู่สบายเนาะ แต่ด้วยความที่สายการบินของเราอะค่ะมันเป็น ค่อนข้างจะเป็นการเช่าเหมาลำเสียเยอะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ ส เช่ย การเช่าเหมาลำมันก็ไม่ได้สะดวกสบาย เพราะมันจะต้องแบบว่า ส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าก็จะเป็นแบบว่าทหาร UN เช่าแบบว่าเหมือนแบบประมาณว่า ไปรับ อ่า ทหารจากอินเดีย เนปาล ไรเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะเอาไปส่งประเทศโลกที่ 3 ที่เขามีสงครามหรือว่าไม่มีความไม่ สงบในประเทศ อะไรเงี้ยค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ
อือ ค่ะ ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? คำว่า Charter Flight เนี่ยยังเข้าใจแบบเป็น เป็นแบบ เอ่อ นักธุรกิจใหญ่ ๆ ที่เขาแบบว่ามีเงินเยอะ ๆ อะไรเงี้ย เขาก็เลยเช่าเหมาลำ เลย เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางแคน คนเดียวหรือว่าเฉพาะกลุ่มของเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา มัน อา มันมีอย่างงั้นค่ะ แต่อันเนี้ยเป็นเครื่องลำใหญ่ที่แบบว่าขนทหารเสียส่วนใหญ่ แต่อันนั้นน่ะจะเป็นเครื่องลำเล็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เครื่องบินเช่าส่วนตัว อะไรอย่างงี้ไงคะ อือฮึ ก็เลย อา นั่นน่ะค่ะ แต่ปัญหามันก็เกิดอีกค่ะ มันไม่จบ พอเรากินข้าวไปแล้ว ปรากฏว่า ไอ้เพื่อนคนเนี้ยค่ะ อา เราก็บอกว่า "เฮ้ย! หุงข้าวให้แล้วนะ" หน้าที่แบบว่าที่เหลือต่อไปก็คือเขาไม่ทำไงคะ เขา เพราะความเขาเป็นผู้ชายเนาะก็เลยบอกว่า "เอาหม้อหุงข้าวไปล้างด้วย แล้วเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวไปกินกันใหม่" อะไรอย่างเงี้ย ไอ้ความแบบว่าลูกคุณของนางอะค่ะ ด้วยความเป็นผู้ชายบวกกับลูกคุณหนู นางก็ไม่ยาม เอ่อ ไม่ยอมล้างหม้อหุงข้าวค่ะ นางก็เอาไปเก็บไว้ แล้วกระทั่ง เราก็ไม่ได้ตามเนาะ จนกระทั่งอีกมื้อหนึ่งก็จะกินก็บอกนางว่า "เอาหม้อหุงข้าวมา เดี๋ยวหุงข้าวให้" สิ่งที่นางเอามาโยนไว้ให้ก็คือหม้อหุงข้าวแบบอันเดิมที่ไม่ได้ล้างแล้วมันขึ้นราอะค่ะ
อ๋อ ค่ะ ๆ โอ้โฮ ได้ มากเลยค่ะ ค่ะ ค่ะ อ้าว ค่ะ อา ๆ ๆ ค่ะ จ้ะ จ้ะ อา ใช่เลย ก็ไม่ได้ล้าง เอาไปหมัก ไว้ มันก็ต้องขึ้นราอยู่แล้วแหละ แล้วคราวนี้ทำยังไงนุ่? อย่าง อย่างแรกคงต้องโกรธเลยเนาะ มันต้องโกรธมาก ๆ เพราะว่าโมโหหิวด้วย งี้
<chuckles> โกรธมาก โกรธค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ก็เลยแบบว่า โอ้โฮ! ก็ด่ากันอยู่สักพัก สักแมตช์ใหญ่ ๆ เลยอะค่ะ ก็เลยบอกว่า "ถ้าทำอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกินแล้วนะ ไม่หุงให้กินแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย เออ 2 คนผู้หญิงกับเพื่อนน่ะค่ะ ก็เลยแบบว่า เฮ้ย! เราต้องหาวิธีโดยที่ไม่พึ่งหม้อหุงข้าวของนางแล้วล่ะ อือฮึ <chuckles>
โอ้ ค่ะ ค่ะ เออ ๆ อ้าว <chuckles> แล้วไม่เอาไปล้างใหม่เหรอคะ? แค่ราเอง เราอาจจะล้างแล้วก็ เอ่อ อะไรนะ ใส่น้ำยา บ อะไรนะ? ฆ่าเชื้ออีกสักหน่อยหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าจะโอเคแล้วเปล่า?
ไม่ ตอนนั้นมันเกิด มันเกิดอีโกกันขึ้นค่ะ คือเหมือนประมาณว่า ไม่ล้างก็ไม่ต้องกิน อะไรอย่างเงี้ย มันเกิดแบบว่า เรารู้สึกว่า เราทำงานก็เหนื่อยแล้วอะ แล้วทำไมต้องมาเจอเพื่อนแบบนี้อีก อะไรเงี้ย เออ ก็ ม นั่นแหละทำให้กินแล้วก็ยังจะเป็นอย่างงี้ ก็เลยแบบว่า งั้นก็โอเค เราก็พยายามหะ หุ หาวิธีที่แบบว่าเราจะสามารถทำม่ะ ยังไงได้บ้างใน ในแบบอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ เงี้ยค่ะ แล้วก็โดยที่ไม่ใช้หม้อหุงข้าวของนาง อือฮึ สรุป สุดท้ายอะเราก็คิดค้นได้อะค่ะว่า แบบว่า เฮ้ย! เราหุงข้าวจากแบบอย่างงี้ก็ได้นี่ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อ อ อ้าว โอเค อืม ๆ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อ๋อ ง่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อุ๊ย! ยังไงเอ่ย? น่าสนใจแล้วสิ เพราะตอนนี้หม้อหุงข้าวไม่มี ตอนเนี้ยก็กำลังแบบพยายามคิดตามวานะว่า ถ้าบนเครื่องบินมันต้องมีอะไร? อุปกรณ์ในการหุงข้าว ได้เหรอ? มันยังมีอีกเหรอ?
มีค่ะ ก็จะเอาไอ้ที่ใส่ข้าวผู้โดยสารน่ะค่ะ มาเทข้าวออก แล้วก็ทำความสะอาด เราก็เอาข้าวสารเนี่ยอะค่ะใส่เข้าไป ตอนแรกเราก็คิดวิธีจะทำไง เราก็คิดแค่ว่า "ความจริงมันก็ใช้แค่น้ำกับความร้อนนี่" เราก็เลยเอาน้ำมาใส่ เสร็จแล้วก็เอายัดเข้าไปในแบบว่าเตา เตาอบอะค่ะ ที่ใช้อุ่นข้าวให้ผู้โดยสารนั่นแหละ เราก็คอยเช็กว่ามันต้องเติมน้ำเท่าไร ต้องใส่ ใช้กี่นาที สุดท้ายอะค่ะ มันก็ออกเป็นข้าวสวยมาให้เรา เราก็เลยมีข้าวกินตลอดเลย <chuckles>
ค่ะ เตาอบ ค่ะ เฮ้ย คิดว่ามันเป็นเหมือนแบบความพยายามอยู่ที่ไหนจริง ๆ นะ อันนี้นะ เพราะว่ามันแบบต้อง คิดค้นวิธีในการที่จะทำ หุงข้าวให้ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยหม้อหุงข้าว โอ้โฮ! อันนี้เก่งมาก
<chuckles> ใช่ค่ะ ไม่ต้องง้อเพื่อนคนนั้น อืม เป็นไงล่ะ <chuckles>
อือ เราหุง เขาด้วยไหมคะ?
อะไรนะคะ?
ข้าวเผื่อคนที่ไม่มะ ไม่ล้างหม้อหุงข้าวด้วยไหมอะ?
สุดท้ายสงสารนาง ก็ต้องทำให้ล่ะค่ะ แต่คือนางก็ยอมตัดใจนะคะ นางก็แบบว่าลูกคุณถึงขั้นแบบ "ไม่ยอม ฉันไม่ล้างหรอก ฉันก็เอาหม้อหุงข้าวไปทิ้งเลย"
โอ้โฮ! ค่ะ
อย่างงั้นเหรอ?
งั้นมื้อถัด ๆ ไปต้องเป็นไมโครเวฟที่จะช่วยเราได้
สุดท้ายอะ จะ ใช่ค่ะ ก็คือสรุปแล้วอะ เราก็เอาข้าวที่เราหุงนั่นล่ะค่ะ มากินกับหมูหยอง หอยกระป๋อง อะไรอย่างเงี้ย ที่เราเอามาจากเมืองไทยอะค่ะ เราก็รู้สึกแบบว่า โอ๊ย ฟินลังเลย อัน อะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบ อยู่เมืองไทยไม่กินแน่นอน อย่างเงี้ย ก็คือเคยเห็นคนกินมาม่าต้มกับอึบ ข้าว สวยไหมคะ? <laughs> ชีวิตลำบากมาก เหนื่อยเยอะ ใช่ แบบตอนแรกก็เคยเห็นคนกิน อย่างเงี้ย แล้วรู้สึกงงอะ ทำไมเอามาม่ามากินกับข้าวสวย อ๋อ! พอแร้นแค้นจริง ๆ เราก็รู้สึกว่า อ๋อ ก็ได้เนาะ ได้อยู่ อะไรเงี้ย <chuckles>
<chuckles> ค่ะ อะฮะ ค่ะ <chuckles> <laughs> เออ โอ๊ย น่าเอ็นดู อือฮึ ค่ะ ค่ะ <chuckles> อ๋อ มันก็อร่อยดีนะ รสชาติของ ของบะหมี่สำเร็จรูปนั้นเนาะ กึ่งสำเร็จรูปอะ ว พอมันมีเครื่องปรุงอะไรด้วยอะ มันก็คล้ายเป็นน้ำซุปได้อย่างหนึ่งเลยอะค่ะ มัน มันก็น่าจะรับประทานกันได้อร่อยทีเดียว อ๋อ น่าเอ็นดู
<chuckles> คล้ายเนาะ แต่มันเป็นแป้งชนแป้งไงคะ แบบว่าต้องเอาแป้งมากินกับ ข้าว เกือก รู้สึกแปลก แปลก ๆ แต่ก็แบบมัน มันก็ดูเป็นคนไท๊คนไทยดีนะคะ มันก็รู้สึกว่าได้กลับบ้าน อะไรเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม ๆ ใช่ ๆ ๆ โอ้โฮ ค่ะ ๆ โอ้โฮ เพื่อน ๆ ก็ได้อานิสงส์ไปด้วยไง เพราะว่าเราเป็นคนเอาข้าวสารไปเนาะ อา แล้วเพื่อน ๆ ก็จะได้ทานข้าวอร่อย ๆ ที่มาจากเมืองไทยด้วยเหมือนกัน งั้นอารมณ์ก็จะคล้าย ๆ กันหมดเลยสิ ตอนนั้นพอได้ทานข้าวสวย ๆ อืม ทุกคนคงคิดว่าได้คง ได้แบบอยู่ที่บ้าน อะไรอย่างงี้
ได้ค่ะ ใช่ค่ะ ทุกคนก็รู้สึกว่า ใช่ มันก็รู้สึกว่า โอ๊ย ฉันไม่ต้องกินข้าวที่แบบว่า เออ มัน มันไม่ใช่แบบว่าชาวเราอะค่ะ อือฮึ ก็เลยรู้สึกว่า อุ๊ย เนี่ยแหละ ก การแค่ แค่ได้กินข้าวนุ่ม ๆ แบบว่า ข้าวหอมมะลิจากบ้านเราอะ ก็เหมือนได้กลับบ้านแล้ว มันไม่ต้องเป็นเมนูที่แบบ อะ เลิศอลังการ โถ แบบว่าชีวิตลูกเรือเนาะ <chuckles>
<chuckles> ใช่ค่ะ อือฮึ โอ๊ย! น่าเอ็นดูมาก ๆ เลยอะ พอได้ยินอย่างงี้ ก็คือแบบเห็นความสำคัญของข้าวเลยนะ ทดทอดอนแรกอะจะนึก จะนึกถึงแต่เมนูอาหารที่มันเป็นแบบกับข้าว พวกแกง อะไรพวกนี้เนาะ พอได้ยิน อย่างงี้ เออ ก็ใช่เนาะ เพราะว่า ใช่ ข้าว ข้าวของ ของเราเนี่ยมันอร่อยมากกว่าที่อื่นเขาจริง ๆ ด้วยนั่นแหละค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์เรื่องน่ารัก ๆ แบบนี้กันน่ะค่ะ
<inhales> ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ